Ya ampun itu Kak, Kakak memang andalan? Kalau misalnya ada keluarga atau teman yang sedih, itu di, apa ya, ditenangkannya dengan semangkuk Indomie gitu? Apa hanya saat itu aja?
Mhm. Ya. Hmm. <laughs> Eee, jadi gini, kalau itu sih buat di rumah gitu kan ya. Eee, kebetulan orang rumah itu suka makan Indomie, jadi kadang kita kalau makan siang gitu, kalau lagi ada yang bete gitu kan atau aduh nggak ada makanan apa gitu, itu tuh selalu kalau aku bilang, aku bikin ini ya indomie, itu semua tuh langsung semangat, gitu. <chuckles> Nggak ada gitu, siapa yang bisa menolak kekuatan Indomie, gitu kan. Nah termasuk temanku ini, jadi, eee, malam itu ya dia nangis terus sambil ketawa sambil makan Indomie dan heeh, sampai sekarang kan cepet itu Indomie kan, bikinnya kan, sat set toh gitu loh, terus jadi sampai sekarang tuh setiap kali kita ingat jadi dia sekarang udah punya, apa, pasangan lagi yang lainnya gitu kan, dan setiap kali kita ngobrol, ketemu, terus, eee, nginget-nginget lagi malam itu, <chuckles> karena waktu itu aku inget banget lagi hujan, gitu kan, dingin, musim dingi iya, <chuckles> terus aku kaya mati gaya gitu loh. Aku tuh bingung kalau ada orang nangis gitu loh, jadi aku langsung spontan aja gitu. Udah kamu duduk sini, aku bikinin Indomie.
Mhm. Iya. Mhm. Oh oke, nggak ada yang nolak ya? Iya iya, benar benar. <chuckles> Oke. Iya, benar. Mhm. Pasangan lagi. Mhm, mhm. Mhm. Ah cocok banget pake Indomie. Iya, benar benar. Iya iya. Oke. <coughs> <inhales> Aku penasaran Kak sama hasilnya setelah mangkok Indomie itu habis, itu gimana tuh dia berubah kah atau memang ya tetap sedih tapi lebih baik atau gimana tuh Kak?
Ah hah. Iya. Eee, diaj e ketawa-ketawa sih setelah itu sama aku, terus dia akhirnya dia bisa cerita dia bisa cerita, gitu.
Oh, o oke. Oke. Lebih nyaman berarti ya?
Ya heeh, setelah makan itu terus dia bisa cerita ke aku, ke suamiku, tentang bagaimana itu tadi, dia pergi sama mantan kekasihnya itu tadi, di acara makan malam yang ditutup dengan perpisahan itu tadi, gitu. Akhirnya bisa ngomong dia. <laughs>
Mhm mhm. Oh, oke, oke. Iya benar, keluar karena semangkuk Indomie ya. <laughs> Nah ini Kak, kalo penyajian untuk, eee, ini, Kakak selalu kah harus wajib pake cabe atau memang tergantung yang maunya?
Mhm gitu dan itu nggak terlupakan. Mhm.

Ah, oke. Jadi, bener-bener membangkitkan nafsu makan, ya?
Heeh. Jadi, semarah apapun, mereka itu akan ambil piring, terus ambil itu. <laughs>
Wow! Oke. Jadi itu senjatanya, tuh. <laughs>
Mhm. Enggak akan ada yang bisa nolak, gitu. Dan, akhirnya langsung duduk di kan, kalau di tempatku, kalau makan kan tidak boleh beredar. Gitu ya, <chuckles> semua harus terpusat di meja makan. Jadi kan, mau enggak mau kan, musti di situ, dan akhirnya ketemu lagi kan. Tatap muka lagi, kumpul lagi, dan akhirnya mau enggak mau ngomong lagi, gitu.
Seru banget. Mhm. Heeh. Meja makan. Iya, bener bener bener, iya. Ah, oke. Jadi kebanyakan, bisa diselesaikan di meja makan, gitu ya Kak, ya. Oke.
Iya. <chuckles> Jadi, enggak usah yang susah-susah sih. Kalo mihun kan, gampang ya, bahannya, cuma bawang putih, merica, bawang merah, itu aja kan, sama, apa namanya, aku biasa kasih kayak minyak, kalau di Indonesia itu Saus Raja Rasa tuh. <laughs>
Iya. bener bener. Oh, oke. Iya iya. Benar benar. <chuckles>
Heeh, itu. Terus dikasih minyak ikan. Udah gitu-gitu aja. Oh! jangan lupa, Masako-nya itu. <laughs>
Oh iya, itu penting. <chuckles> Dan itu pasti langsung ludes, ya, Kak. Sekali masak tuh, ya?
Udah. Mmm, mhm i langsung langsung. Udah pada ka pa kalau kena mihun, pada langsung ilang itu amarah, gitu.
Oke. Aduh seru banget deh, Kak. Kak, ini eee, aku baru denger nih, cerita dari eee, luar negeri, yang makanan favoritnya satu keluarga itu mihun, gitu. Wah! keren banget, Kak. <laughs>
Heeh, hmm. Iya. <laughs> Ya. <laughs> Iya, kalau udah kena mihun. Andalan.
Makasih banget loh, Kak udah berbagi sama aku, ceritanya.
Sama-sama. Nanti kapan-kapan, kalau ketemu lagi, kita ngobrol lagi, yang lainnya, yang lebih seru, gitu. <laughs> Makasih juga, ya, udah dengerin, ceritaku, serba-serbiku, tentang makanan di sini.
Iya. Oke. <chuckles>